ตำรวจนี่คือแบบว่าคอร์รัปชัน ทั้งตัวเองด้วย ทั้งอะไรก็ตามแต่ แล้วแบบ เดโถ่ว ถือว่ามัน เอ่อ ค่อนข้างที่จะลบเยอะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ
แง่ลบเยอะมากนะครับ แง่งลบเยอะมาก
แต่เขาก็ควรจะนำเสนอข่าวแบบด้วยความโปร่งใสเนาะ ความเป็นกลาง แบบว่านำเสนอข้อเท็จจริง เงี้ย ให้คนได้เกิด แบบ ตั้งคำถามขึ้นมาเนาะ ประชาชนจะได้รู้สึกว่า เออ มัน มัน มันเกิดอะไรขึ้นเนาะ ให้คนจะได้หันมาสนใจเรื่องข่าวนี้มากขึ้น อืม ค่ะ ค่ะ
ใช่ครับ ใช่ ใช่ ใช่ครับ คือ มันต้องทำให้เห็น อะไรที่ง่าย ๆ ที่สุดคือ อะไรที่ส่งผล ส่งผลกระทบกับคนหมู่มากอะ ทุกคนจะให้ความสนใจ อย่างเช่นค่าน้ำมัน น้ำมันขึ้น เอ่อ ไฟฟ้าขึ้น
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม
ทางด่วนขึ้น
<chuckles> ค่ะ
ทางด่วนขึ้น อะไรประมาณเนี้ยพี่
ไม่ขึ้นแต่เงินเดือนของเราเนี่ยเนาะ <chuckles> ค่ะ <chuckles>
ใช่ครับ ใช่ แล้วก็เรื่องเงินเดือน เรื่องอะไรเนี่ย ผมว่ามันก็ควรจะต้องปรับ ใหม่ ทำอะไรใหม่สักที นโยบายของรัฐบาล น ตั้งแต่คุณลุงมา คุณตัวสูงมา ผู้หญิงมา ไม่เคยทำได้สักอย่าง
<chuckles> ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ
ใช่ครับ โฆษณาชวน ชวนเชื่อทั้งนั้นเลยแต่ละคน
อา จริง ก็ทำให้เรามีความหวังไปเนาะแต่ละครั้งในการเลือกตั้ง แล้วก็แบบมาสร้างความหวังให้กับประชาชนเนาะ อืม
เหมือน ใช่ครับ ๆ เรียก เอ่อ เลือกอีกคนได้อีกคน ก็ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง ก็ ไม่รู้ เสียใจเหมือนกัน ใช่ครับ
ค่ะ อา จริงค่ะ <chuckles> ค่ะ จริง เลือกอีกคนได้อีกคน อันนี้เรื่องจริงเลย ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาพูดคุยกันในเรื่องคอร์รัปชัน ค่ะ สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับพี่ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ ครับพี่ สวัสดีครับ

คนที่ตรวจสอบ คนที่รู้จริง คนที่ถามซักไซ้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันต้องเปิดเผยมาให้ตรวจสอบ ข้าราชการ ก็ทำให้ประเทศชาติเนี่ยล่มจม หรือว่าดีขึ้นเนี่ย มันอยู่ที่ข้าราชการที่บริหาร แล้วก็กฎหมาย การแก้กฎหมายให้มันรัดกุมมากขึ้นครับ สำหรับผม
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม เอาจริง ๆ อะ มันก็แทบจะทุก ทุกประเทศเนาะ ที่มันก็จะต้องมีเรื่องของการคอร์รัปชันทุกที่อะ บางที ที่เราแบบ เรา เรารู้สึกว่า โอ้ เขาเป็นประเทศที่ใหญ่ เขาเป็นประเทศที่แบบว่า เอ่อ ไม่น่า เรื่องนี้ แต่ยังไงมันก็ต้องมีเนาะ มีทุกที่อะ ใช่ เรื่องของการ อือ
ใช่ครับ ใช่ ถูกต้องครับ ถูกต้อง มีครับ แต่มีน้อยมีมาก คือ ทุกที่เนี่ยมี จะยอมรับว่าไม่มีไม่ได้ แต่จะมีน้อยมีมากเนี่ย มันก็อยู่ที่ คนเนี่ย มีคุณภาพไหม มีจิตสำนึกบ้างหรือเปล่า แต่ของ ของประเทศไทยเนี่ย มันช่วยเหลือกันจนมากเกินไปครับ สำหรับ ผมคิดว่า มัน ใช่ครับ ใช่
อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา จนออกนอกหน้าเห็น มัน มัน มันเห็น บางทีมันทำจน จนน่าเกลียดเนาะ จนทุกคนก็มองเห็นอะ แต่ว่าเขาก็ เออ น่าเกลียด
ใช่ ๆ ใช่ครับ มันน่าเกลียดมากเกินไป คอร์รัปชันอะไรก็ได้ แต่ว่า ถ้า ผล ส่งผลกระทบต่อตนเองอะ เราจะรู้สึกที่ รู้สึกจริง ๆ รู้สึกลึกซึ้งจริง ๆ อย่างเช่น เอ่อ ที่ถนน ถ้าพี่อยู่ที่ต่างจังหวัด พี่จะเห็นถนน เอ่อ แสงไฟรถ รถที่ขี่กัน อะไรอย่างเงี้ยครับ ที่ไม่มีแสงไฟ อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวก็พัง เดี๋ยวก็หัก เดี๋ยวก็ กล้องวงจรปิด อะไรอย่างเงี้ยครับ คือพี่จะเห็นในสิ่งที่ มันเป็น อย่างเงี้ย คือแบบ
ใช่ ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ
เราจะตั้งคำถามแล้วว่า โอ้โฮ เรา โอ้โฮ! ถ้าเป็นเราละ วันนั้น ถ้าเป็นเรา ถ้าเรารถคว่ำรถชน อะไรไปอย่างเงี้ย แล้วไอ้กล้องวงจรปิด ที่มีนกอยู่ในกล้องวงจรปิดไปทำรัง อะไรอย่างเงี้ยครับ คือ มันค่อนข้างที่จะทำให้เราเนี่ยแบบว่า ถามตัวเองว่า เราอยากให้พัฒนา ประเทศชาติพัฒนาไปกว่านี้ไหม คือถ้าประชาชน
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา ค่ะ เออ จริงเหรอ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ วันนี้ฝนตกไหมเอ่ย? กินข้าวหรือยังครับวันนี้?
ยินดีค่ะ ฝนไม่ตกค่ะ ทางนี้กำลังแดดร้อนแรงมากเลยค่ะ
โอเค ทางนี้ฝนตกครับ
อืม อ๋อ
ก็อากาศเย็นสบาย วันนี้เรามี Topic เรามาคุยเรื่องข่าว เรื่องประเทศชาติ เรื่องระบบราชการในการเมืองนะครับ เรื่องคอร์รัปชันในระบบรัฐบาลตอนนี้
อ๋อ ดี ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้
มีความคิดเห็นยังไงครับ? ส่งผลกับความเชื่อมั่นประชาชนอย่างเราที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลยังไงบ้างครับ?
<chuckles> ค่ะ เออ ทุกครั้งที่ได้ยินข่าวเนาะ เกี่ยวกับการคอร์รัปชันน่ะ มันก็ จริง ๆ มันก็มีมาทุกยุค ทุกรัฐบาล ไรเงี้ย ทุกครั้งที่ได้ยินมันก็จะรู้สึก รู้สึกแย่เนาะ รู้สึกหดหู่ว่าแบบ เอ๊ แบบ ม ไม่ ทำไม อืม ว่าเมื่อไหร่เราจะได้แบบมีรัฐบาลที่มัน มันดี ๆ ต่อใจ มันแบบว่ารู้สึกว่าทำอะไรแล้วมันก็ เออ เห็นผลงานมากหน่อย อย่างเงี้ย เพราะว่ามันก็มีแบบ มันก็จะเป็นข่าวแบบนี้มาตลอดอะค่ะ อืม สำหรับคุณล่ะคะ แบบรู้สึกยังไงคะ? สำหรับข่าวคอร์รัปชันในรัฐบาล ในตอนนี้?
ใช่ครับ ใช่ อย่างที่พี่พูดถูกต้องแล้วครับ ใช่ครับ ใช่ ถูกต้องเลย ครับ ถูกต้อง คือผมรู้สึกว่ามัน รู้สึกว่าไม่ดีเลย ก อืม มันรู้สึกไม่ดีอะครับพี่ เพราะว่าเราต่างทำมาหากิน อะไรอย่างเงี้ย เขาแทนที่จะไปทำ พัฒนาประเทศ พัฒนาชาติ เขาควรที่จะ อ่า เห็นคุณค่าที่เขาได้รับเลือกไปครับ ยกเว้นเขาจะซื้อสิทธิ์ขายเสียง อะไรอย่างเงี้ย แต่เราต้องมองดูว่าประชาชนเราเข้มแข็งมากพอหรือเปล่า ถ้าเข้มแข็งจริง ๆ เนี่ย เขาก็จะไม่กล้าทำอย่างงี้ได้ อะไรประมาณเนี้ยครับ ผมลองคิดว่าในระยะยาวเนี่ย
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ
เรา เราเจ๊งแน่นอน